E, tabii, öneririm çünkü, eee, bazen Yani, şöyle, eee, insan aslında, ııı, çok, böyle, dağılmaya, işte, ne bileyim, kafası, ııı, işte, böyle, şey olmaya müsait, ııı, çok böyle, eee, çabuk kendini kaybetmeye müsait olabiliyor çoğu zaman. Eee, onu disipline etmek için de, işte, bu, eee, uyarıcı ya da zevk veren, kolaya, eee, ka kaçabileceğin şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Eee, o yüzden de ben de onu yapmaya çalışıyorum. Biraz, böyle, aslında, eee, ı m beynimi, ne denir ona, eee, şey yapıyorum, eee, eee, yani, reset atmak gibi değil de, böyle, eee, işte, daha çok kandırıyorum onu. E, kandırdığım zaman da olumlu sonuç alıyorum ama. Çünkü o şeye çok, eee, teşne, yani, spor yapmamaya, ondan sonra, işte, böyle, tembel tembel koltukta oturmaya, sağlıklı beslenmemeye çok meyilli. O yüzden, eee, onu, böyle, şey gibi, başka bire birey gibi düşünüp bazen, çocuk gibi düşünüp hatta, eee, onu, böyle, kandırmaya çalışıyorum, işe yarıyor. <chuckles> Bu yüzden bunu tavsiye ederdim. Evet. Hı hı.
I hı. I hı. I hı. Hı hı. Hı hı. <scoffs> Çok güzel, bunu not ettik. <chuckles> Evet, not ettik bunu. Eee, peki biz her zaman, hani, hafta sonu, hafta içi vs. gibi ayırdık ama bazen, eee, hafta içine de 2 günde de insan birbirinin tamamen farklı hissedebiliyor, yani. Bir gün iyi bir enerjiyle kalkıyorsun, bir gün kötü bir enerjiyle kalkıyorsun. İyi enerjiyle kalktığında her rutinlerini yerine getirmek için enerji bulabiliyorsun kendinde. Ama bazen de bulamıyorsun. Eee, bu durumlarda o rutinleri yerine getirmek için, o enerjiyi sağlamak için yaptığın bir, emm, alışkanlığın, bir alıştırman var mı?
Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Bulamıyorsun. Hımm.